Sì, allora, mhmm, ehm, abbiamo imparato io e il mio compagno a a gestirci, no, cioè il primo che torna a casa fa qualcosa che ehm, o o cucina o almeno fa partire il l robot aspirapolvere, no, perché è il nostro sì, è il nostro figlio lui è il nostro figlio adottivo che <chuckles> Spock.
Ottimo. Mh-mh. <chuckles> Le cose di base. <chuckles> <chuckles> Come si chiama? Beh, bel nome, bel nome. <chuckles>
L'abbiam chiamato Spock. Eh, lui a Natale ha il suo gli mettiamo il cravattino con l'albero di Natale, no, no, è adottato. Ad Halloween, gli abbiam fatto la il cappello da strega. No, no, è, mhmm
Beh, quasi meglio di un figlio perché un figlio, soprattutto se piccolo, non pulisce casa.
No, Spock pulisce da Dio. <chuckles> Sì, sì, lui è il nostro ehm, lo lo lo fa partire, poi cucini, insomma f cerchi di, ehm, diminuire un po' il carico a chi torna dopo, no? Ehm, e poi, tendenzialmente, uhm, io la faccio un altro lavoro e lavoro la domenica, quindi il mio compagno, lui, si annoia e quando si annoia, lui pulisce. Non non ho non so perché.
<chuckles> Mh-mh. Okay. Vabbè, ehm, ci sono modi peggiori per gestire la noia. <chuckles>
Ah <chuckles> Sì, sì, assolutamen quindi torno a casa che è tutto pulito e dico: "Va bene, okay, fantastico. Oggi non hai fatto molto perché ti sei annoiato, però cerchiamo di di dividerci i compiti perché sennò poi diventa anche uno squilibrio, no?", cioè c'è quest'idea che la donna quando arriva a casa ha un altro lavoro, secondo me, è sbagliata, perché siamo in 2.
Mh-mh. No, no, no, assolutamente e fortunatamente è un po' in controtendenza, sta cambiando molto, anzi paradossalmente si stanno trovando sempre più uomini a cui piace questa parte appunto di pulizia della casa e che sarebbero anche disposti e ben contenti a fare gli "uomini di casa" tra virgolette.
Mh-mh. Sì, è vero, anche perché comunque cioè ci vivi ci vive anche lui in casa, quindi ehm, perché il carico dev'essere
Eh, certo, <chuckles> ma è giusto che entrambi si collabori per per poter ottenere un bell'ambiente in cui vivere in pace insieme. Ma quindi il tuo tempo libero poi qual è?
Esa

Ma, tendenzialmente, mi metto sotto una serie TV. Generalmente, il sabato è, tipo, quelle serie TV un po' Kitsch, tipo cacciatore di fantasmi, quella robaccia lì che <chuckles>
Mh-mh. Beh, comunque è sempre piacevole. <chuckles>
Sì, che a me piacciono un sacco.
Un po' comfort. <chuckles>
Sì, e no, uso i pastelli. Traggo una quantità industriale perché, nel corso degli anni, me me ne regalano tantissimi, no, perché sanno che ho questo hobby in generale e quindi mi arrivano pastelli, pastelli a cera, ehm, e quindi ho la mia quantità industriale di di pastelli, piano, piano, mi coloro i miei bei mandala, mi rilasso e
Ah! Mh-mh. Molto interessante, deve essere proprio stacca la testa per te.
Sì, mi ricarico. Sì, sì, sì, perché c'è bisogno.
E quindi dopo questa ah, sotto i vapori e i fumi
<chuckles> Allora io pe penso, penso alla a quello che dovrò fare la domenica, penso che inizia la mia settimana e poi <chuckles> sì, ragiono su su cosa fare durante la settimana, come magari dividere le lavatrici, ehm, penso al meteo, che non è clemente in quest'ultimo periodo e quindi mi rende la vita complicata.
cosa fa? Eh. No. Eh, <exhales> l'autunno spesso colpisce duro, soprattutto all'inizio.
Sì. <chuckles> Ehm, però no, mi penso un po' di cose, ma cose che reputo rilassanti, eh, non mi metto lì a pensare a
Ah, vabbè, allora, quello, l'importante è che ti serva e che trovi il giusto connubio per te e magari riesci anche a ritagliarti un pochino di tempo per stare all'aria aperta oppure non è qualcosa che cerchi, ovviamente, tempo permettendo?